حلو جدًا، ده معنى كده إنّك ذوقك الفنّي رايح ناحية الكتابة والروايات أكتر، والّا بالنسبة لك لأ، الموضوع الفنّي عندك متمثل في إيه بالضبط، كتابة وروايات، سينما، رسم إيه بالضبط أكتر حاجة؟
هو كُلّ حاجة بصراحة، يعني أنا عندي فنان مثلًا فن ف في الرسم باحب م ليّا فنان مُفضل، يعني آآ في ال في الموسيقى باحب موسيقار مُعيّن، بس الكتابة تحديدًا يعني ما عنديش كاتب مُفضل، بس في يعني عدِة كُتّاب بارزين شوية كده، هُم دُول اللي إيه أثّروا فيّا بشكل كبير ي أكتر يعني.
آه. إمم. آه، هُم اللي شكّلوا ذوقك أكتر في موضوع الكتابة، طَب خلّينا نمسك في موضوع الكتابة ده طالما إيه، هو إن م ما فيش كاتب مُعيّن بس أنت بي على حسب اللي هو الرواية اللي بتتكتب أو الذوق نَفْسُه هو اللي بييجي على مزاجك أكتر، طَب أنت ذوقك في الكتابة بيبقى م يعني متجه ناحية إيه مثلًا، إيه نوعية الكتابات اللي بتحبها؟
إمم. إمم. الواقعية باحب المدرسة الواقعية جدًا، باحب ال ال ال الروايات اللي هي بتحِسّها ناس حقيقيين عايشين على الأرض زيّنا، بس هُم من وحي الكاتب، أو من خيال الكاتب نَفْسُه.
إمم. آه، يعني الحاجات الواقعية بتناقش حاجات موجودة في الحياة مش حاجات فانتزيا مثلًا أو قصص خيالية والحاجات دي، إمم، عندك أمثلة مثلًا أو رواية مثلًا كده أثّرت فيك جامد كانت واقعية؟
لأ، لأ. لأ، خالص هُم يعني آآ كانت رواية اسمها موت إيفان إيليتش، ل لكاتب روسي اسمه tolstoy.
أها، جميل ده <laughs> الف جميل جدًا طيب آه، بسّطها لنا كان يعني tolstoy ده كان بيفكّر في إيه؟ آه.
<laughs> هو الفكرة ي tolstoy من آه لأ، tolstoy جامد بصراحة آه.
تمام جدًا.
هو م إمم.
آه، ماشي لخّصها لنا كده مثلًا، الرواية اللي أنت عجبتك أوي دِيّة، وشكّلت برضه ذوقك الفنّي اللي بtolstoy يعني القصة دي عجبتك في إيه؟ كان إيه آه.
هي القصة عجبتني ف في براعة الكاتب نَفْسُه، مش في القصة نَفْسها، يعني هي القصة نَفْسها بتتكلم عن عن م زي وكيل نيابة كده شخص خرّيج حقوق، ات اتعيّن بقى في النيابة، وبعد كده بقى مُستشار، وبعد كده بقى قاضي، وبعد كده بقى رئيس محكمة.
إمم. أها.
ف هو تدرّج من من ما من مراتب دنيا لحد ما وصل لحاجة كبيرة جدًا في المجتمع، وبقى بقى شخصية بارزة في المجتمع، وفي نَفْس الوقت جاله مرض، فالمرض ده سمم حياته، الفكرة نَفْسها إن tolstoy وهو بيسرد القصة أنت هتتأثّر مع شخصي مع الشخصية نَفْسها، مع مع البطل اللي هو إيفان.
إمم. آه. جميل، هتتأثّر طبعًا سواء اللي هتتعاطف معاه أو هتيجي عليه آه.
آآ هتتعاطف معاه جدًا، بس هيخلِّيك تضحك عليه، وهيخلّيك تاخد نَفْس الموقف، ت تجاهُه مع الناس اللي هي كانت بتأذيه، يعني يعني ده اللي خلّاني حبّيت الكاتب أكتر بجد آه، اللي هو بيتلاعب بالقارئ، مش مُجرّد بيكتب رواية عادية يعني.
ياه معقولة؟! إمم.

في أعمال فنِّية م عارفها بالاسم؟ لو مش مُتذكِّرها، خلاص.
آآ أعمال فنِّية سينما والّا أصل سينما في المُعَلِّم وماجر مارجريت ودي اتّاخدت برضه من فيلم بنَفْس الاسم وفي الجريمة والعقاب واتعملت بن يعني من نَفْس الاسم برضه.
آه بالضبط. آه، سينما أو تلفزيونية. إمم. أها.
آآ في مسرحيات وأنا باحِب المسرح جدًا بصراحة يعني.
آه، يعني أنت برضه من الحاجات الفنِّية اللي بتحبّها المسرح، بتحب برضه المسرحيات برضه الواقعية والّا اللي هي اللي فيها خيال شوية برضه؟
آه. م لأ، باحِب المسرح العَبَثي. <laughs>
ياه! <chuckles> زي اللي هو مثلًا في أمثلة لحاجة زي كده، حاجة مشهورة مثلًا؟
آه، يعني آآ يعني م مسرحية مثلًا زي مسرحية م آآ كانت من المسرحيات العَبَثية، كان مسرحية اسمها
إمم.
أ أنا مش فاكر اسمها بالضبط، يعني أنا باحاول باحاول أتذكّر.
طَب باقول لك إيه آه، آه لأ، مش لازم. اللي هو كلمة عَبَثية أو مسرحية عَبَثية يعني إيه؟ لو حد مالهوش في المسرح أوي أو في الأدب أو بتاع، <tsk> الكلمة إيه، عَبَثية يعني كُلّها عَبَث، هل معنى الكلام ده صح والّا الموضوع م مختلف؟
إمم. لأ، هي بتبقى لأ، لأ، لأ، هي بتبقى سِريالية شوية يعني آه، زي مثلًا كتابات ألبير كامي يعني آآ في مسرحية اسمها سوء تفاهم هي مسرحية ت شِبه واقعية يعني بس هي عَبَثية عشان أ الأفكار بتاعتها نَفْسها عَبَثية.
إمم.